Pues, a la mejor con la pareja, pues, ahí la más, la cercanía, pues, es con la persona que duermes todos los días ahí, pues, a lo mejor, sí le puede decir
¿Y con tu pareja sí sí crees que puedes llegar a ser brutalmente honesto, como decías hace rato, o también utilizas, eh, frases para suavizar las verdades difíciles?
Sí utilizo, sí, sí, utili para suavizar un poquito, pero, a a a lo mejor a lo mejor, en esa más cercanía, sí sí sí le puse, por ejemplo, en esa más cercanía, a lo mejor: "Oye, mi amor, ¿cómo me visto?". Su supongamos que hubiera sido mi esposa
Ajá. Okey.
"Oye, mi amor", i igual le hubiera dicho lo mismo. En serio, es más, y a lo mejor en la cercanía, y a lo mejor, o o en un diálogo s 1 a 1 que no hay nadie presente, a lo mejor: "O sea que, ¿Me veo gorda? ¡Dime la verdad!"
<chuckles>
Si luego: "Sí, mi amor, sí te veías un poquito", o sea, ahí sí ya podría, mira si si le suavizo: "Mi amor, pues sí, este, porque yo considero", pero buscaría: "Es que mira, este vestido aquí no te acintura bien, si te metieran acá y te notaba un poquito la" Entonces, y ya vería pero sí, sí le hice a s s sí, y en esa cercanía sí se permite, pues, a decir e e ese ese esa palabra de gorda, ¿no? Que puede traer cosas, pero pero sí ya la acompañas con algo para la aderezas u pero, si sincera honestidad, aquí se trata de, bueno, al menos yo, de no herir a alguien, pues, de ser acá. No por eso, yo voy andar no voy andar con la vida, con la
Ya luego, lue le suavizas. <coughs> Ajá. Así es. Oye, y con tus amigos con los que tienes la suficiente confianza como para bromear fuerte y que sabes que ellos no se van a ofender, ¿con ellos sí de repente tratas de decir las cosas sin tratar de suavizarlas?